बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और दूसरा देखिए क्या है कि अ अ, मुझे लगता है कि ह हमारा देश इस मामले में क अ, काफ़ी पीछे भी है। और जैसे मैंने खबरें पढ़ता हूँ तो देखिए कई देश हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो नेता लोग भी होते हैं वो साइकिल से अपने जो दफ़्तर को जाते हैं, और बढ़ावा देते हैं कि जो और भी कर्मचारी हैं वो अ, साइकिल का या कुछ ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन नहीं हो। तो मुझे भी लगता है कि देखिए कोई ऐसे नेता लोग हों या कोई ऐसा लीडर हो, जिसको लोग जो हैं सम्मान करते हों, जिसकी देखते हों, बातें सुनते तो उसको भी कुछ ऐसा कदम उठाने चाहिए, जिससे लोग प्रभावित हों और लोगों की सोच भी धीरे-धीरे बदले। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि भारत में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अ, कमी है इस वक़्त।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
बिल्कुल, लेकिन मैं आपके लिए एक ये खुशखबरी देना चाहूँगा, ये कदम तो सराहनीय हैं ही, लेकिन भारत उन देशों में से है, जो सबसे कम प्रदूषण करता है। मतलब मैं उस मे मेट्रिक का नाम भूल रहा हूँ, जैसे हम सुनते नहीं थे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हैं? या प्रति व्यक्ति ये चीज़ कितना है? तो यही प्रति व्यक्ति प्रदूषण कितना है, इस चीज़ में भारत बहुत नीचे है, तो ये हमारे लिए एक खुशखबरी है और हम वही फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि और हम इसे कम कर सकें, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। थोड़ी-थोड़ी सी भी अगर हम अगर ज़्यादा ये सब करने लगे, तो भी हमारे लिए बहुत ख़राब स्थिति बन सकती है, क्योंकि हम दिल्ली और इन सब शहरों में तो देख ही रहे हैं उसकी जो भी मुश्किलें हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये चीज़ की भी खुशी है कि भारत उन लोगों में से कम हैं। और मैं कहूँगा कि हम एक विक विकासशील देश हैं, आपने जिन देशों की बात वो विकसित देश हैं, वहाँ ऐसे चीज़ किए जा सकते हैं और मैं ऐसी अपेक्षा रखूँगा कि हम जैसे धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ें तो हमारा देश भी उन सब कदमों पर चलें। नेता हमारा देश इतना सुरक्षित हो जाए कि पीएम या जो भी प्रेसिडेंट जो भी या जो भी बड़े बिज़नेसमैन हों, देश में इतना सुरक्षा हो कि वो खुलेआम इधर-उधर चल सकें या जो भी इनफ्लुएंसर लोग हैं और उस जैसे आपने साइकिल की बात की तो साइकिल से वो यहाँ जा सकें। इससे अब बस पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी, जैसे हम अगर दूसरी ख़तरों की बात करें तो हमारे देश में भी सुर सिक्योरिटी की भी एक बहुत बड़ी इश्यू होती है, तो इस ये भी बहुत सुधर जाएगा, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात होगी अगर वो साइकिल से चलने लगे, ऐसा समय अगर आ जाए तो।
जी। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल।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 जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उह, बिल्कुल।

बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल आपने अ, सही फ़रमाया और बिल्कुल मैं सहमत भी हूँ आपकी बात से। अ अ, अ, बदलाव देखिए अ, त जैसे अगर अ, थोड़ा-सा जल्दी अ आना शुरू हो जाए, तो बहुत त अच्छा रहता है। जैसे कि अगर बात की जाए अ, स्कूली क्षेत्रों में स्कूली के दिनों में अगर इस इसका जो है जागरूकता ल ल लानी चा जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा और आगे जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा देखिए उसके अलावा अगर बात की जाए, तो जैसे आपने अभी कहा कि जो है छोटे-छोटे कदमों से ही देखिए बदलाव आते हैं, अम, और कहा भी देखिए गया ही है कि जो है बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो मुझे लगता है कि देखिए
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, ह और यहाँ उल्टा हो रहा है। बूँद-बूँद से ब हम कह सकते हैं कि ज़हर का घड़ा भर रहा है। कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा हम कचरा करते जा रहे हैं, और कचरों का समुंदर बनता जा रहा है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि थोड़ा-सा अ, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है लोगों के अंदर। और, और हाँ, अगर देखिए क्या है ना कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अगर पर्यावरण के प्रति, तो आप यही कम से कम कोशिश कर लीजिए कि आप उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो मुझे लगता है यही एक बहुत एक बड़ा कदम हो जाएगा, बहुत एक अगर आप कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं, तो भी देखिए बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि देखिए, म मुझे लगता है कि अगर
बिल्कुल, बिल्कुल, स बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। और मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा ना जैसे आप आपने कहा कि नुकसान अग अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत करिए। तो आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, माने इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रकृति खुद में इतना सक्षम है कि आप अगर नुकसान उसे नहीं पहुँचा रहे हैं ना, तो आपकी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर देखा कोरोना के टाइम में बहुत-सी ऐसी मतलब कि न्यूज़ आईं जहाँ पर नदियाँ खुद-ब-खुद रिकवर हो रही थीं, जंगल जो थोड़ा कहीं-कहीं ख़त्म हो रहे थे। लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन प्रकृति ने खुद भी उसे संभाल लिया। इ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे कि एट लीस्ट उसे नुकसान मत पहुँचाइए, ताकि प्रकृति खुद को खुद से ही सुधार ले।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
हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।

जी, जी, जी। देखिए बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ आपकी बात से और मुझे देखिए, कहीं बिल्कुल आप जैसे आपने कहा कि इसमें देखिए अ, सरकार की और लोगों की, दोनों की ज़िम्मेदारी है और मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि जब दोनों लोग एक साथ अ, चलेंगे ना तभी ना कहीं कहीं न कहीं बदलाव आया आ सकता है और ये देखिए ऐसा है ना कि ये बदलाव ऐसा है कि आप सोचें कि आज मैंने कुछ करा है तो उससे बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है अ, निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे और बिना रुके प्रयास करने पड़ेंगे। तभी देखिए अ, बदलाव लाना मुश्किल होएगा उम, आसान होगा क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अ, काफ़ी नुकसान हम लोग अभी तक पहुँचा चुके हैं अ, पर्यावरण को, तो कहीं न कहीं हम लोग जो है थोड़ा-सा अ, अभी इस मामले में, इस कोशिश में, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मतलब एक अ, जल्दी कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर देखें और थोड़ा समय निकल गया, तो हमको तो देखें कहीं न कहीं अ, थोड़ा-सा इतना तक कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होंगी, उनको देखें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ सकता है।
बिल्कुल। जी, जी। कुल। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। मैं ये इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और मैं इसमें ये चीज़ करना चाहूँगा ना कि लोग अध अधिकतर ये कर देते हैं कि छोटी-मोटी चीज़ों को नकार देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है हम पर्यावरण के लिए सपोर्ट करते हैं और हम भी इसके लिए आवाज़ उठाएँगे। लेकिन जब छोटी-मोटी बातें आती हैं, तो लोगों की एक अवधारणा बन गई है कि नहीं छोटा-मोटा चीज़ों से क्या होगा, इससे कोई ज़्यादा नुकसान पड़ेगा नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए कि 8 बिलियन लोगों की आबादी है और थोड़ा-थोड़ा भी अगर कचरा करेंगे या कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो कितना लेवल पर जा सकता है ऊपर। तो ऐसे छोटे-मोटे चीज़ों को भी ध्यान देना ही चाहिए, जहाँ-जहाँ भी पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके वैसे हर काम रोक देना चाहिए, जो पर्यावरण के लिए खतरा हो क्योंकि इससे महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप कितना भी विकसित कर लीजिए ये समाज के तौर पर या मानव के तौर पर, आप कितना भी डेवलपमेंट हो जाइए, जीने के लिए तो आपको पर्यावरण की आवश्यकता पड़ेगी ही इसके बिना आप हैं ही नहीं। तो फिर डेवलपमेंट का फ़ायदा ही क्या है जहाँ आप रह ही नहीं सकते हैं।
जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल।
तो पर्यावरण की सुरक्षा बिल्कुल सही है और ये स्कूलों से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। शिक्षक बच्चों को बताना स्टार्ट कर देना चाहिए कि इसकी ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बचपन से ही जब इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे और उन्हें इसके महत्व के बारे में पता चलेगा, तो जिस फ़ील्ड में भी आगे जाएँगे उस चीज़ में इसका ध्यान रखेंगे वो। आगे जाकर वो नेता बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, हर फ़ील्ड में उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस होगी वो इस चीज़ को और आगे ले जा सकती है।
जी, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी।